Kapitbahay ko sa kaliwa
Mm.
maaga ang pasok.
Hmm.
So, sabihin nating 7:00 ng umaga, wala na sila sa bahay nila, nakaalis na. So ngayon, 'pag ako nagwawalis, minsan yung ibang basura nilalagay ko sa basurahan niya, gano'n.
Naka-alis na sila, oh. Oh.
So, minsan mapapaisip ako, may CCTV ba siya? Wala siyang CCTV, so wala siyang wala siyang pruweba, yung mga gano'n. <laughs> 'Di ba? Pero alam mo ba oo, mm, 'di ba? Pero napaisip ako, kasi mali ginawa ko, 'di ba? Napaisip ako, wala siyang CCTV, wala siyang pruweba, hindi siya magagalit, safe ako. Ngayon, lalabas ngayon, mapapangiti ako, so m mapapangiti ako kahit mali ginawa ko. Hindi m mapapangiti ako kahit mali yung ginawa ko. Diyan papasok yung sinasabi mong 50-50 na alam mo 'yon, napapangiti ka kahit mali yung ginawa mo. 'Di ba, sinabi mo 'yun kanina?
Tama ba 'yan, <chuckles> ayun. <chuckles> Kasi hindi ka pa sinisita? Oo. <chuckles> Parang parang 'pag gano'n ano, eh, okey lang, eh, 'no? <chuckles> Oo, pero Ayun. Oo. Okey lang 'yan. Ayun. Eh, di tama? <chuckles> <chuckles> Hmm. Oh. Oo, tama nga 'no, magandang example 'yan, ah. <laughs>
Oh, 'di ba? <laughs> Oh, sige, bale ayon, nakakatawa, 'di ba, nakakatawa pero
Ayan, ang example. Oo. Talagang may mga ba bagay talaga na ganyan, 'no? Ako rin naman, eh, na-experience ko rin 'yung mga ganyan.
Oo, mm.
Na medyo napapangiti, kahit mali 'di ba? Kasi ano, eh, feeling ko 'yung ibang tao ano, eh, deserve nila, eh. <chuckles>
Oo. Oo. Oo. Alam mo mm.
Siguro 'yung yung kapitbahay mo 'di ba, kung 'yung gabing 'yon medyo maingay 'di ba, pero walang walang pakialam na natutulog na kayo. So, pwede namang kinabukasan ayan nga, gantihan mo nang kaunti.
Oo. Oo. Mm. Mm.